जी, बिल्कुल सही कहा आपने और जो भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे देश में, तो मुझे तो लगता है जो भ्रष्टाचार है वो देश को अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जो इंसान मतलब हर इंसान तो नहीं मतलब जो ज़्यादातर इंसान है, जो ऊँचे-ऊँची मतलब पोस्ट पर बैठे हैं, तो कहीं न कहीं उस सब मतलब जो है घूस खाते हैं। तो जिससे आपने देखा होगा अ, बड़े-बड़े कॉलेजों में भी एडमिशन के लिए डोनेशन लगती है, क्योंकि जो मतलब का उस काबिल है उसको एडमिशन मिलता नहीं है और जिसपे ज़्यादा पैसा है, वो आगे चले जाता है। मतलब हम जॉब के कॉलेज की बात क्या करें मतलब आपने खेल-कूद हर जगह जो है आजकल यही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कड़े नियम और नीतियाँ लानी चाहिए और इनके खिलाफ मतलब कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए ताकि जो ये सब काम कर रहे हैं अ, इनसे मतलब करवाई हो। आपका क्या कहना है?
बिल्कुल। जी। सही बात है। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, सही बात है। तो मतलब आपसे मैं इस विषय पे 1 सवाल भी करना चाहूँगा। तो आप खुद अपनी जो खर्चे में कैसे बदलाव देख रहे हैं आजकल जब महँगाई बढ़ गयी है?
जी। मतलब मैं जो है आजकल जो है गैर क गैर-ज़रूरी जो खर्चे होते हैं उनको टाल रहा हूँ। जैसे बाहर खाना या ऑनलाइन शॉपिंग जो है, मतलब मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है और मतलब जो है सस्ते ब्रैंड या लोकल प्रोडक्ट से प्राथमिकता दे रहा हूँ और जो महँगे-महँगे ब्रैंड्स है मतलब अ, उनको जो है आजकल इग्नोर कर रहा हूँ ताकि जो है मैं अपना बजट मेंटेन कर सकूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ। ताकि मतलब अ, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना भी चाहिए हमें क्योंकि अ, सब लोग अपनी गाड़ी निकालेंगे, तो उससे एक तो प्रदूषण भी काफ़ी हद तक बढ़ता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो यही मैं अगर आपसे पूछूँ आप अपने खर्चों में मतलब कैसे बदलाव ला रहे हैं?
जी। बिल्कुल। जी। अच्छा। काफ़ी सही बात है ये तो। जी। जी। जी, बिल्कुल, मतलब मैं तो कुछ ख़ास बदलाव ला नहीं पा रहा हूँ लेकिन हाँ, खर्चों में मतलब जो मेरे खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। अ, जैसे कि हालाँकि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जब अ, मैं छोटा हुआ करता था तो उस दौरान जो दूध है वो, मात्र सिर्फ 50 रुपये लीटर का आया करता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो दूध भी काफ़ी महँगा हो गया है और इस समय जो दूध का जो पुद अ, प्राइस है वो हमारे यहाँ ब 72 रुपये लीटर हो गया है। तो ये काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी बढ़ चुका है जो इसका अ, प्राइस है। तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ इसको कम होना चाहिए क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ मुझे लगता है बाकी खर्चे भी बढ़ते हैं और जिस कारणवश हमें जो अपना खर्चा है उसे ब सीमित रूप से ही करना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं भी ये मानता हूँ कि अब जो मैं अपने खर्चे थोड़े कम करूँ, जो मेरे फालतू खर्चे हैं उन पे मैं थोड़ा नियंत्रित देता हूँ और थोड़ा अपने ऊपर अ, कंट्रोल रखता हूँ ताकि मैं फालतू के खर्चे ना करूँ और जो जरूरतमंद खर्चे हैं वही कर पाऊँ। इस कारण ये होगा कि बढ़ती महँगाई के साथ भी जो मेरा अ, रोज़मर्रा का जो खर्चा है वो भी पूरा होता रहेगा, आपका क्या मानना है?
जी। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ।